Genau. Und er hat natürlich auch die Unterstützung, dadurch, dass er Student ist, dass es da 'n Mensa-Essen gibt.
Ja, ja.
Und damit ähm, damit kann er mittags halt auch tatsächlich Auswahl treffen. Und, da das Mensaessen ist wirklich, ähm, sehr äh, so günstig, dass man das gs gar nicht selbst machen kann in der Qualität. Und es ist dann auch verfügbar und damit spart er natürlich viel Zeit. Und oftmals ist es ja so, dass dann abends, ähm, 'n Brot reicht oder irgendwas Kleines. Und und und am Wochenende, wenn er da ist oder wenn er nicht zu Hause ist, ähm, hm, das dann darstellt und da da kann er sich ja auch mal was Gutes gönnen, ne? Oder irgendwas, w wo wo er dann nichts im Alltag sparen muss.
Ja, ja. Mit ja. Ja, gen genau. Und dann vielleicht abends, ja, eher wieder, ja, Bettelmann leben. Soll man ja sowieso. Und da reicht vielleicht auch mal 'n Schälchen Haferflocken oder oder so was in der Art. Also, äh, und wenn's ihm um gesund und sparen geht, dann kann man zum Beispiel auch einfach bisschen weniger Fleisch kochen und zu sich nehmen. Denn Fleisch ist teuer und, äh, ja, Studie nach Studie beweist, dass es nicht notwendig ist, täglich Fleisch zu essen.
Das stimmt, ja. Ja, ja, ja. Äh, ja, ja. Das stimmt. Und er hat ja den Supermarkt wie wie eben diskutiert, in 50 m Entfernung. Das heißt, kurz da reinspringen und was holen kann er notfalls auch bei Bedarf, ne?
Ja, genau, genau.
Ne? Du, vielen Dank für die Tipps. Die werde ich weitergeben und ich werde berichten, wie es meinem Sohn ergeht und ob er die 5 € vielleicht doch knacken kann. <chuckles> Weil irgendwie, schwirrt das bei ihm Genau, genau. Ja, ja. Okay.
Na ja, 'ne Weile geht das schon, aber so ja. Ja, viel Glück auf alle Fälle und, äh, ja Ja, t h hat mir Spaß gemacht. Tschüss.
Danke schön. Tschau.